うんうんうん。
うん。なんならあの、シリコンパックの中にお野菜パンって入れて、まあ、電子レンジでね、少しするだけで、茹で野菜ができちゃいますし、うん。なんかそうやってちょっと一工夫すると、おお、ま、時短メニューで検索すると相当出てくるので、うん、それをええ。で、まあ、料理さえしっかり出しておけば、うん。うーん、それとあとワンプレートに収めるようなお料理にすると、洗い物、ま、つふ食洗機がないとおっしゃったので。うん、洗い物もらうん、楽になるので、うん。そこに、ま、ちょっとお野菜、茹で野菜ポンと乗せて、ま、とんトマトもちっさいの、プチトマトボンボンって置くだけで、で、あとはメインの、もう塩麹のやまあ、鶏肉をですね、ポンと焼いて置くだけ、オーブンにポンと入れて焼くだけなので、うん。フライパンも使いませんし、うん。すごく楽なんじゃないかなってすで、それでお旦那さんが機嫌が良ければうん、なんか2人の関係もいいですし、ご理解もいただけると思うので、うーん、なんかそこ、ちょっと納得はいかないんですけれども、まあ料理だけしてくれればいいっていうところだけにフォーカスしてですね、「じゃあ、わかりましたよ。ん、料理だけしとけばいいね」って感じで。うん。
うーん。 うん。 はい。 うんうん。 うんうん。 いや、ほんとですよね。うーん。 うんうんうん。 ああ、うんうんうん。 はい。あ、確かに、うんうんうん。 はい。 うんうん。 うんうん。 はい。 うんうんうん。 うん。 うん。 え、うん。 はい。 う、うん。 ああ、確かに。いや確かにほんとに、ん、ま、ね、なんか料理だけしてって言ってもこう食材買いに行ったりとか、ね、洗い物のあれもあるんですけど、まあ、いや、そこだけって考えたらあたし結構あの、夕ご飯はね、メニューは考えたりしてるので、ま、そこの負担をこう減らすために、ま、いっしゅうかんね、3食分とかでも作り置きというかあのいつもね、お肉そのまま冷凍してるので、味付けして冷凍するやつをこう増やしてみて、ストックしとくとね、なんかこう面倒くさいきに焼くだけでちょっと便利かもしれないですね。うんうん、やってみようと思います。はい。
ううんうん。 うん。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 うん。 ええ。 うんうん。 ええ。 ようですね。 うん、ひき肉すごく便利なので、ひき肉料理もまあちょっとメニューに加えたら。え、うーん、すごく便利に使えるので。
うんうん。 あ、なるほど。 え、なんかちょっと楽しそうですよね。やってみたいと思います。うん。
ううん。 ええ。楽しでいただいた方が、まあ、うん、精神的にも良いかなって感じました。
うんうんうん。あ、ありがとうございました。ちょっとやってみようと思います。
はい、どういたしまして、頑張ってください。